อืม ตรงนี้เห็นด้วยมาก ๆ เลยค่ะ แล้วก็ในส่วนการสื่อสารนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์ หรือว่า on-site ตัวนี้ มันค่อนข้างที่จะมีข้อแตกต่างกัน พอสมควร ถ้าเป็นตัวบ้านเองอะค่ะ คิดว่าการเรียนออนไลน์ เราสื่อสารกับอาจารย์ยากมากเลย เพราะว่าเหมือนเราพูดไปเขาก็พูดไปอีกเรื่องหนึ่ง เราถามแบบ นี้ ตอบอีกอย่างหนึ่ง มันรู้สึกว่า เหมือน คุยกันไม่ถูกเรื่องเลย แต่ว่าถ้าเราเรียน on-site เมื่อไหร่นะคะ เราก็จะถามเขาตรงนั้น ก็คือสงสัยอะไรก็คือถามได้ตลอด ถาม ไม่ต้อง รู้สึก ภูมิใจเวลาเรียนออนไลน์
ค่ะ อา อืม ค่ะ ใช่เลย ค่ะ ใช่ อืม ใช่ ๆ ๆ ใช่ค่ะ อือ ถามเลย อือ ใช่ อืม เห็นด้วยเลยค่ะ แล้วก็อีกอย่างเนาะ การเรียนออน ออนไลน์ค่ะ เวลาเราส่ง งาน เรามีปัญหาต่าง ๆ คำถามที่มันหมด คลาส ไปแล้วอะค่ะ ที่เราต้องแบบติดต่ออาจารย์เองอะค่ะคุณบ้าน อันนี้อะสำหรับหมวกแล้วรู้สึกว่า มันค่อนข้างที่จะยุ่งยาก แล้วก็ลำบากเลย เพราะบางครั้งอะเราส่งเมลไป ใช่ไหมคะ อาจารย์ไม่เจอเมลเราบ้าง หรือว่าเราส่ง LINE ไป อาจารย์ไม่ตอบ LINE บ้าง ใช่ ซึ่งระยะเวลาในการส่งงานเนี่ยมันมีข้อจำกัดอยู่แล้ว ใช่ไหมคะ คุณบ้าน ดังนั้น เนี่ยค่ะ มันแบบ โอ้โฮ อาจจะเกิดปัญหา แล้วก็กระทบต่อการส่งงาน การเรียนของเราได้เลยนะคะ
ค่ะ ค่ะ ใช่เลยค่ะ

อืม ได้เลยค่ะ ตรงนี้น่ะค่ะ ทางบ้านเองรู้สึกว่า แอบเห็นใจเด็กในกลุ่ม กลุ่มหนึ่งน่ะค่ะ ในช่วงโควิดเนาะ เหมือนว่า เขาจะเรียนออน ไลน์แทบทั้งเทอม แทบ เหมือนว่า แทบ ทั้ง 4 ปีเขาเลยไหมคะ?
ค่ะ อืม ค่ะ อา ใช่ ใช่ อา อาจจะไม่ถึง 4 ปีหรอกค่ะ จะประมาณปีหนึ่ง ปีค่ะ มากสุด
อืม อืม ก็รู้สึกว่า เหมือน กิจกรรมช่วงนั้นเขาหายไป เหมือนว่า ชีวิตมหาลัยเขาหายไปหมดเลยตั้ง สองถึงสาม ประมาณนั้นน่ะค่ะ
ค่ะ เยอะอยู่ ช่ะ ใช่ ใช่ อืม ใช่เลย แต่หมวกรู้สึกว่า ข้อดีของคนที่เป็นเด็กกิจกรรม นะคะ ก็คือ 1 คือมีเพื่อนเยอะมาก ๆ เลยค่ะ คุณบ้านมีเพื่อน เยอะไหมคะ ตอนเรียนมหาลัย?

สวัสดีค่ะ คุณ บ้าน
สวัสดีค่ะ คุณหมวก วันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ?
อา โอ้โฮ! อยากจะบอกว่า วันนี้อากาศแบบ แปรปรวนคนละขั้วเลยค่ะ กลางวันเนี่ย โอ้โฮ! ร้อนแบบร้อนมาก ๆ เลยค่ะคุณบ้าน แต่ตอนเนี้ยฝนตกหนักมาก ๆ ค่ะคุณบ้าน แล้วฝั่งคุณบ้านล่ะคะ วันนี้เป็นยังไงบ้างคะ?
อา บ้านค่อนข้างที่จะร้อน และร้อนมากเป็นพิเศษ อันนี้ค่อนข้างจะอิจฉาคุณหมวกมากเลยที่ฝนตกหนัก อันนี้แอบอยากให้มาตกที่ บ บ้านบ้านไม่ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้
โอ้โฮ! <chuckles> อืม ก็ ค่ะ อา อืม ค่ะ โอ้โฮ! อยากจะบอกว่า พอฝนตกตอนกลางคืนเนาะ มันก็อาจจะช่วยให้เราหลับสบายขึ้นค่ะคุณบ้าน
อืม อยากให้มาตกที่บ้านจริง ๆ ค่ะ ค่ะ
คุณบ้านคะ โอ้โฮ ภาวนา ๆ ค่ะ วันนี้มีเรื่อง มีประเด็นอยากมาพูดคุยกับคุณบ้านหน่อยแล้วกันค่ะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียนค่ะคุณบ้าน
ได้เลยค่ะ
เพราะว่าหมวกเนี่ยเชื่อว่า เราทั้ง 2 คนเนี่ยต้องผ่านประสบการณ์การเรียนมาแน่นอนเลยค่ะคุณบ้าน แต่ หมวกไม่แน่ใจค่ะว่า คุณ บ้าน มี ประสบการณ์การเรียนออนไลน์บ้างหรือเปล่าคะ?
ทางบ้านเองน่ะค่ะ เคยมี ประสบการณ์การเรียนออนไลน์บ้างมาช่วงหนึ่ง แต่ว่าโดยส่วนใหญ่ ก็คือจะเข้า คลาส หมดเลย
อา ค่ะ อืม โอ้โฮ! อยากจะบอกว่าหมวกเนี่ย ตรงกับช่วงโควิดมั้งคะ ก่อนหน้านี้ คือไม่เคยมีประสบการณ์การเรียนออนไลน์เลยค่ะ แต่ตอนช่วงโควิดเมื่อ ส ปี ที่ผ่านมาอะค่ะคุณบ้าน ได้มีโอกาสการเรียนออนไลน์ค่ะคุณบ้าน แล้วก็ โอ้โฮ! รู้สึกว่า เป็นสิ่ง ทั้งสิ่งที่ดี แล้วก็สิ่งที่ไม่ดีเลยค่ะคุณบ้าน งั้นอย่าให้คุณบ้านช่วยบอกก่อนแล้วกันค่ะว่า คุณบ้านรู้สึกว่า การเรียนแบบไหนสะดวกกว่ากันคะ?
ถ้าเป็นตัวบ้านเองน่ะค่ะจะชอบรูปแบบการเรียนเข้า คลาส มากกว่า เพราะว่าพอเราสงสัยอะไร เรายกมือถามได้เลย เราชอบที่จะเรียนแบบ face-to-face แบบเห็นหน้า แล้วก็ได้อยู่กับ กลุ่ม กลุ่มเพื่อนที่ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สำหรับตัวบ้านเองคิดว่า การเรียนออนไลน์มันเหมือนการเรียนผ่านหน้าจอ
ค่ะ อา ค่ะ อืม ใช่ ๆ ๆ ใช่ อา อา ค่ะ ค่ะ อา! อา ใช่
ที่เรา
ค่ะ
เหมือนไม่ค่อยได้ถามอะไรคุณครูมากนักน่ะค่ะ เพราะว่ามันอาจจะถามยากด้วย เพราะว่ามันมีคนอื่นเรียนพร้อมกับเรา
อืม อา ค่ะ อา ใช่ โอ้โฮ แอบเห็น อ่า ถ้าเกิดเป็นหมวกเนาะ หมวกรู้สึกว่า สำหรับหมวกแล้วอะค่ะ สิ่งไหนสะดวกกว่ากันเนาะ คือเรียนออนไลน์ค่ะ แต่ ถ้าถาม ว่า อัน ไหนดีกว่ากัน หมวกเลือกเรียน on-site ค่ะ